Слушай, ну тогда можно знаешь, тогда можно сместить фокус именно с машинки в плане, вот, э, дорогой игрушки. Есть может быть какие-нибудь, знаешь, разукраски, вот эти вот "Щенячий патруль", или вот что-то такое, какие-нибудь красивые стикеры щ "Щенячий патруль", или вот какое-то, знаешь, что-то такое тематическое, ну 6 лет. То есть что-то вот знаешь такое школьное.
Ну да. Ну да, да, тоже можно.
Какой-нибудь пенал, или что-то такое, что точно будет использоваться, что, допустим, не на 1 сезон, но и в любимую тематику, чтобы ещё полезно, и вот надолго было, как думаешь?
Ну да, да-да, ты знаешь, я подумаю про это. И знаешь, чё я щас вот, кстати, подумала, может быть, эм, а, может быть, вообще в секонд-хенде посмотреть что-то в игрушках, потому что, честно говоря, а, игрушка есть игрушка. А, знаешь, ну как бы, я вот думаю, может, ничего страшного, если ребёнок и не заметит, что я куплю там бэушную, там бэушный, ка как этот сам, этот, эм, м машину вот эту, и если там ничего не сломано, так и может и ничего, как ты думаешь?
Мгм. Так. Мгм. Мгм. Ну, на самом деле, как вариант, потому что, как ты говоришь, ш действительно это ребёнок, нигде нет гарантии, что он не поиграется 2 недели и не забудет. А, и представь, что как бы, ну, у всех у всех есть дети, которые может быть играются 2 недели и отставляют игрушку. Это такой общий детский такой паттерн. <laughs>
Ну, я думаю, что да, оно так и происходит. <chuckles>
Вот, так что в принципе, если поискать, может быть и есть, знаешь, практически без царапин, без ничего, но просто ребёнок потерял интерес. Или вообще какой-нибудь дядя думал, что ребёнок любит "Щенячий патруль", потому что все его любят, подарил, а ребёнок вообще там любит, э, вот это вот "Холодное сердце", например.
Да. Ну, ну такое бывает очень. Да-да-да, это бывает очень часто. Э, да, слушай, наверно, я вот, я, наверно, такие варианты в разберу, и полезны, скажем так, для школы. Там мне, кстати, понравилось, потому что потом это будет, э, использоваться. Ну и всё-таки, вот по списку, потому что это важно, пат это ж всё-таки Дед Мороз приносит, это знаешь, авторитет, это он же обязан выполнить желание. Это ж как я отверчусь <chuckles> как как я отверчусь от этого. <chuckles> Да, хорошо, слушай, ну ладно, спасибо те большое. Я, м, действительно, м, получила хорошие вообще такие советы, практические, практичные, и я вот пойду как раз щас делать этот список подарков, и мне в классно, мне понравилась эта идея с игрой, это я даже, вообще, даже и не додумалась бы до такого.
Мгм. Мгм. Всё-таки дети, да, мгм. Конечно. <laughs> Мгм.